อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ใจจริงเนี่ยเราก็อยากจะให้เขา เอ่อ คืนดีกันก่อนคริสต์มาสอะค่ะ เพราะว่าเราก็กะว่าจะมีงานปาร์ตีเล็ก ๆ ที่บ้าน เพราะว่าเราก็ซื้อต้นคริสต์มาสมาแล้วก็ประดับประ ดา ไว้แล้ว ติดไฟอะไรเรียบร้อยแล้ว เราก็เลยมองว่า ถ้าเกิดว่าเขาคืนดีกันก่อนก็จะได้มีการแลกของขวัญ กัน ก็เล่นกิจกรรมกันเล็ก ๆ สนุกสนานภายในครอบ ครัวค่ะ ก็คิดอยู่ว่า เอ่อ ก็เนี่ยแหละค่ะ ก็อย่างที่คุณบอก ก็เดี๋ยวจะ อ่า ให้เขาเคลียร์กัน ถ้าเป็นอะไรที่ ดี อ่า เคลียร์กันก่อนคริสต์มาสเนี่ยค่ะ น่าจะดีที่สุดค่ะ น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะทีเดียว เพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันคริสต์มาสก็เกือบอาทิตย์เหมือนกันนะคะ ก็ อ่า หกเจ็ด วันเหมือนกันนะ ก็ ส ก็หลายวันก็ไม่อยากให้เขา เอ่อ ต้องมายืดเยื้อหรือว่าไม่คุยกันนานขนาดนั้นน่ะค่ะ กลัวว่ามันจะยิ่ง เรื่องเล็ก ๆ เนี่ย ถ้าเกิดว่า อ่า เงียบหายไปหรือว่า ห่าง กันไป แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็เป็นปมในใจค่ะ ก็อยากจะให้เขาทั้ง 2 เนี่ยเคลียร์กัน เคลียร์ใจกันได้เร็วที่สุดค่ะ แต่ที่คุณบอกมาว่า เอ่อ งานคริสต์มาส อ่า แบบนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้ค่ะ
อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ แบบว่าเราเข้าใจนะ คือล่อง ต้องลอง ต้องลองดูค่ะ ด้วยความที่ว่าตอนแรกอะคิดว่าน่าจะให้คำแนะนำ ในการแบบว่า เอ่อ กินข้าวร่วมกัน ทำอาหารมื้อพิเศษ หรือ สั่งอะไรพิเศษมากิน เช่น สั่งหมูกระทะมากิน อย่างเงี้ย มันต้องร่วมวงกินกันแล้ว อันเนี้ยน่าจะเป็นอีกไอเดียหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาร่วมวงกินกันด้วยหรือเปล่า เพราะว่าอาหาร อ่า ตอนเย็นปกติเขาก็คือสลับกันลงมาทาน ใช่ไหมคะ เพราะว่าด้วยความที่โกรธไม่อยาก มองหน้ากันอะเนาะ เออ แต่ไม่แน่ใจว่าถ้า ถ้าวันนั้นเปลี่ยนจากเป็น เป็นพวกแบบมื้ออาหารที่กินในแต่ละวันเป็นหมูกระทะ หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นจิ้มจุ่ม อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบนั่งล้อมวงกินกัน อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ อันนี้น่าจะพอเป็นไปได้ด้วยไหมอะคะ? อันนี้เป็นไอเดียเล็ก ๆ ก่อนเผื่อแบบ <sniffs> เขาจะได้คืนดีกันก่อน คริสต์ มาส อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ